พื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่สาธารณะ พูดได้เต็มที่เลย อันนี้ไม่ผิดแน่ แต่ถ้าเกิดเป็นพื้นที่ที่เขาแปะโป้งว่า "พื้นที่สำหรับสูบบุหรี่" อะ เออ อันนั้นน่ะ เราไปพูดอะ อันนั้นเรา เราผิด เออ ใช่ไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราอะจะออกตัวอะสักอย่างหนึ่งอะมันต้องมั่นใจก่อน อย่างนี้ใช่ไหม ว่าเราถูก
ใช่ อา อืม ๆ ๆ อันนั้นผิด อา ใช่ ๆ อืม ค่ะ อา ใช่ ใช่เลย ๆ อุ๊ย แล้วแบบเนี้ย เอ่อ คุณสังเกตเห็นไหมคะว่าในปัจจุบันเนี่ย เอ่อ มันยังมีคนแบบว่ายังสูบบุหรี่อยู่เยอะมาก ๆ เลย ถึงแม้จะรู้ว่า เออ ข้อเสียมันก็มีเยอะเหมือนกันอะ เราอยากรู้ว่า เอ่อ ทำไมคนถึงยังสูบมันอยู่อะคุณ?
อืม เออ ก็คิดว่านะ 1 เลยบุหรี่เนี่ยน่าจะมีสารบางตัวเนาะที่ ที่เขาศึกษากันมาก็คือนิโคตินเนี่ย ที่เป็น ทำให้รู้สึกว่าเสพติด อา อันนี้น่าจะเป็นปัจจัยแรก ส่วนปัจจัยที่ 2 ก็คือ อ่า คนที่สูบบุหรี่เนี่ยเขามักจะมองว่าบุหรี่ก็มีข้อดีไง ซึ่งข้อดีตรงนั้น
ค่ะ อือ อา อืม อืม
มันสามารถ ยอมรับได้กับข้อเสียที่ตามมา ประมาณว่าคุ้ม คุ้มค่ากว่า อะไรอย่างเงี้ย เออ มันก็จะเป็น 2 มุมมอง ซึ่งจริง ๆ อะต้องบอกก่อนว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ ไม่มีประโยชน์ แล้วก็ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ ม มีประโยชน์ เสียทีเดียว นึกออกเปล่า? ตรงเนี้ยมันทำ ๆ กันหมด มันมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดี เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบุหรี่มันก็ต้องมีข้อดีของมัน
อืม ๆ ๆ ๆ ๆ อา ค่ะ ซึ่ง อ ไม่ อืม ๆ อา ใช่ ๆ ๆ เห็นด้วย อา อ๋อ อา แบบช่วยทำให้ผ่อนคลาย อะไรประมาณนั้นใช่ไหมเอ่ย?
จริงไหม?

อืม ไม่อยากจะเชื่อเลยนะ ผมอะไม่เคยไปประเภทหนาว ๆ สักทีนะ แบบเห็นเขาสูบไง เออ
ใช่ <chuckles> อืม ก็เลยเหมือน เหมือนตอนแรกก็สงสัย เฮ้ย ทำไม คือผู้หญิงยังสูบนะคุณ จนเรารู้สึกว่า เฮ้ย มัน โอ้โฮ เขาสูบกันจัดขนาดนี้เลยเหรอ แล้วเหมือนไปอ่าน ๆ ดูเนาะ เขาบอกว่า เออ มันช่วยให้แบบว่าทำให้มันอบอุ่นขึ้นน่ะคุณ ซึ่ง ทั้งนี้ทั้งนั้นอะเรารู้สึกว่า เออ ไอ้วิธีที่จะช่วยให้อบอุ่นอะ จริง ๆ มันก็มีหลายวิธีเลยเนาะ แต่ แต่การสูบบุหรี่มันก็ยังอันตรายอะ คือแบบถ้าหลีกเลี่ยงหรือว่าอยากให้หลีกเลี่ยงได้เนี่ย ก็อยากให้แบบว่าไปใช้วิธีอื่นดีกว่า เพราะว่า อ่า อย่างตัวเราเองที่ไม่ได้สูบบุหรี่ แล้วเดินผ่านที่ที่นั้นน่ะ มันก็แบบว่าส่งผลเสียกับเราอยู่เนาะ
อือ อืม อืม อืม ใช่ครับ อันนี้เห็นด้วยเลยครับ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย สุดท้ายแล้วนะในสังคมและวัฒนธรรมไทยเนี่ยก็ยังยอมรับกับการสูบบุหรี่ และก็ยังแบบเป็นฟีลแบบว่ายังไม่ได้แบบถึงขั้นบุลลี หรือแบบว่าให้ยกเลิกไปนี้แหละ อืม เพราะ ว่าตัว ตัวรัฐบาลเองอะก็เป็นคนผลิตนะไม่งั้นจะมีพวกโรงงานยาสูบไว้ทำไม ถ้าอยากให้เลิกจริง ปิดไปเลยโรงงานยาสูบ ถูกไหม อืม
อืม อืม โอ้ บุลลีหรือว่าแบบ อา ใช่ ๆ ๆ เพราะว่า อ่า เรา อือ ค่ะ อา อืม ค่ะ อุ๊ย ใช่ ๆ ๆ อา เห็นด้วย เห็นด้วยว่าในสังคมหรือว่าวัฒนธรรมเนี่ยก็ยังมีการแบบว่าส่งเสริมหรือว่าสนับสนุนอยู่เนาะคุณ เพราะว่า อ่า อย่างเช่น ใกล้ตัวเราเลยอะคุณ แบบวัฒนธรรมไทยที่มีมาตั้งแต่โบราณเลย ก็คือการแบบว่าใช้ไอ้ใบจากอะคุณ ที่มันมียาเส้น ใช่ แล้วเหมือน เหมือน เหมือนกับ อื ใช่ แล้วเหมือนกับว่าแบบ อา ช อือ มันไม่ได้ไกลจากบ้านเรามากอะคุณ แต่เราก็แบบ อำเภอใกล้ ๆ ดีกว่า เขาเหมือนกับเป็นการแบบว่าของดีของขึ้นชื่อเลยอะคุณ ไอ้ เหมือนเขาปลูกยาเส้น แล้วก็ผลิตออกมาอะค่ะ แล้วเป็นเหมือนฟีลคล้าย ๆ แบบสินค้า OTOP เลยอะคุณ
ใช่ครับ อืม ไอ้ยา อา โอ้โฮ ทำไง อืม ใช่